ค่ะ คุณพอจะช่วยเล่าเหตุการณ์ที่สัญชาตญาณเนี่ยเคยช่วยคุณหน่อยได้ไหมล่ะคะ?
อืม ได้ครับ อ่า ถ้าจะบอกว่าเป็นสัญชาตญาณโดยตรง ก็ ก็ไม่เชิง เพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสัญชาต สัญชาตญาณของความเป็นพี่สาวคนโตมากกว่า เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง คือเป็นเทศกาลประจำปีของประเทศเราเนี่ยนะครับ ก็คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็คือเทศกาลปีใหม่ไทยของเรา ทุก ๆ อย่าง อะฮะ
อืม ค่ะ เป็นยังไงอะคะ? อา อา เดี๋ยวนะ คุณ เมื่อกี้คุณบอกว่า เป็นสัญชาตญาณของพี่สาวคนโตนี่ คือเป็นพี่สาวของคุณ หรือว่าคุณเองที่เป็นพี่สาวคนโตคะ?
อือฮึ เราเป็นพี่สาว คนโตครับ
อา โอเค ก็คือ
เป็นสัญชาตญาณ ที่เห็นน้องชายเนี่ยถูกทำร้ายแล้ว แล้ว แล้ว ณ ตอนนั้นคือเขายังเด็ก เขายังคิดไม่ได้ เขายัง เขายังประมวลผลไม่ได้ว่าเขาควรจะทำอะไร ณ ตอนนั้น
อืม อา โอเค ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ อยากรู้เลยอะเป็นยังไง? อ่า เริ่มจากวันสงกรานต์
แต่ อะฮะ ครับ ก็ เริ่มจากวันสงกรานต์ใน ใน ในทุก ทุก ทุก ทุก ๆ ปีเราก็จะกลับบ้านครับ เพราะว่าเรามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ บ้านนี่อยู่ที่ภาคอีสาน ทีนี้เรากลับไปในรอบนี้ ก็เหมือนปกติ ก็คือวันที่ 12, 13, 14 ราว ๆ เนี้ย ก็จะมีการตักบาตรตอนเช้าศาลากลางประ
อืม อา อืม อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ก็ฟังดูดีนะ <chuckles> แล้วยังไงต่อคะ?
ครับ ก็ตักบาตรทั่ว ๆ ไป แล้วก็พอกลับไปรอบนี้น้องชายโตแล้ว เริ่มโตเป็นหนุ่ม มีเพื่อนเยอะ มีเพื่อนฝูง ก็น่าจะอยู่ชัก สักช่วงประมาณ เอ่อ ปวช. ปี 1 ก็น่าจะประมาณ ม. 4 เขาก็จะมี
โอ้ กำลังห้าวเลยเนาะ กำลังห้าวเป้งเลยใช่ไหม? แล้วยังไงคะ มันไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างอะค่ะ?
ใช่ เขาก็จะมีเพื่อน เพื่อน ทีเนี้ยตอนแรกเขาเรียน ม. 1 ถึง ม. 3 อยู่ อยู่ที่มัธยม ใช่ไหมครับ โรงเรียน เขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรอะ ที่ ที่ไม่ใช่อาชีวะ อ่า เป็น
อืม